Ya, şimdi bende şöyle bir şey var; bu hırçınlık mıdır, yetiştirilme tarzı mıdır, bilemem. Ben, direkt böyle, hani, şey modundayım, "Bana bir şey mi yapıyorsun?" Bak, içten içe bununla çok, iii, şey yapıyorum. Şimdi bir tane arkadaşım vardı, mesela. Şimdi biz bununla çok iyiydik falan filan, sonra bir baktım, ortamda -ortamını değiştirmiş, beni, işte, arkadaşlarıyla falan tanıştırıyor ortamda alttan alta beni, böyle, eziklemeye çalışıyor. Art sebebini de bilmiyorum bir de. Hani Aynen. Böyle, "Ha, sen böyle olduğun için." falan. <chuckles> Ben de bu sefer, hani, şey oluyor, bu niye Yani, bunu nasıl adlandırabilirim bilmiyorum. İşte, dişli bir insan mıyım yoksa öfke p kontrolüm mü var, bilmiyorum. Ben de direkt, böyle, güzel güzel onu orada haşat ediyorum, yani. Bunu artık şey modunda, bu bende bir bağışıklık oldu, hani, al gülüm, ver gülüm şeklinde yapmaya başladım işin komik tarafı. Ve, hani, bunu şey olarak düşünüyorum; seneler boyunca, çok uzun zamandan beri çok fazla böyle zorluklarla, <swallows> yani, uğraştım. Hani, böyle insanların normalde, "Allah kahretsin, hani, benim başıma bu geldi." de diyeceği şeylerle ben çok uğraştım. Şimdi hâl böyle olunca sürekli bir savaş içindesin, sürekli bir şeylerle savaşıyorsun ve, hani, ben etkiye tepki, direkt ama artık bunu dürtü olarak, otomatikman vermeye başladım. Yani, ııı, kontrol edebileceğim bir şey değil. Ha, bazen insanları kırıyor olabilirim. Ama şey diyorum, hep böyle, "Ya abi, aynaya yumruk atarsan elinin kanamasını da göze alacaksın, yani, başka bir şansın yok bu konuda." diye düşünüyorum, yani. Çünkü sen bana sataşıyorsun. Benim seninle bir sorunum yok. Ama bazen de şey diyorum, "Acaba kendimi biraz frenleyebilsem mi acaba?" vs. Bu konuları böyle düşünüyorum. Sence, böyle, hani, frenlemek için neler yapabilirim, ne edebilirim? Hani, ne olabilir?
Hı hı. Hı hı. Enteresan. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Mantıklı bir yaklaşım. Hı hı. Özellikle bakıldığında gün içerisinde bu anlattığın kısımda, gün içerisinde verdiğin, ııı, bu tepkiler sadece bahsi geçen kişiyle alakalı değil, bu genel herkese olan, olabilecek olan, en azından potansiyeli olan bir durum, anladığım kadarıyla.
Aynen.
Bu da özellikle gün içerisinde 1, birkaç kere vs. olarak mı ilerliyor yoksa, yani, bunun sıklığı nedir? Yani, gününün neredeyse çoğunluğunu bu kaplıyor mu?
Ya, günümün çoğunluğunu kaplamıyor. Şu an benim monoton bir hayatım var ama, mesela, akşamları erkek arkadaşım geliyor ve kendisi biraz ş narsist bir şahıs, tamam mı? Yani, hatalarını asla kabul etmez, işte, bilmem ne, falan filan. Şimdi bana geliyor, bir şey söylüyor. Bu sefer ben, ııı, artık o kadar katlanılmaz bir hâl alıyor ki, içimdeki deccal ortaya çıkıyor benim, hani. Böyle bir, di bi bildiğin, deccalleşiyorum, böyle. Ya, şey diyorum, hani, "Yapmasa mıydım, etmese miydim?" Şimdi ilkten o bana yapıyor. Sonra ben p artık, böyle, hani, derler ya, "Açtım bayramlık ağzımı." diye. Aynen o şekil oluyor bende. Ondan sonra oturuyor, ağlıyor. Böyle 2-3 gün ağlıyor, yani.
Hı hı. Hı hı. O! Anladım. Hı hı. Hı hı. Hıı. Anladım. Özellikle, ya, burada seni rahatsız ettiği durum artık, hani, bundan bir nevi yorulmuş olman, anladığım kadarıyla. Hem karşı taraflı karşı tarafın verdiği tepki muhtemelen anlamda seni etkiliyor.
Aynen.
Diğer taraftan, ııı, daha öncesinde, hani, bunu fark ettiğin dönem, bu anlık verdiğin tepkilere, genellikle anladığım kadarıyla da sinir üzerinden gerçekleşiyor. Anlık verdiğin tepkilere rahatsız olma durumun ne kadar zamandır mevcut?
Çok uzun zamandır mevcut ya. Çok bir 15-16 senedir mevcut, böyle, hani. Ay, bu, ıh, o kadar şey ki, o kadar, ııı, nasıl diyeyim, ben, eee, ne denir, böyle, Seda Sayanlaşacağım şimdi. Hani, "Ben nelerden geçtim, geldim." falan diye, böyle. Hakikaten ama, yani, hani, normalde b eskiden, böyle, şey modunda, eskiden de, hani, ergenken falan, böyle, asi masi olursun, ya, tamam, ama şimdi şey modunda, sen bana yapıyorsun, tamam. E, sen bana yaparken benim kırılabileceğimi düşünüyorsun. Çünkü ben insanım ya, hani, şey değilim, taş değilim ben. Benim de bir kalbim var, duygularım var vs. E, sen bunu bana yaparken gayet rahatsın. Ben sana niye geri dönüt verdiğimde, "Ay, bana bunu yaptı." diyorsun, mesela. Ben buna çok sinirleniyorum. Bak, anlatırken de sinirleniyorum şu an.
Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Tabii. Hıı. Anladım. Çok anlaşılır. Özellikle burada birkaç tane daha, ııı, soru sormak istiyorum; tam anlayabilmek, irdeleyebilmek adına. Burada özellikle sinir olduğun kişilerin değiştiğini düşünüyor musun? Çünkü erkek arkadaşını örnek verdin, çalışma konumunda bazı arkadaşlarından örnek verdin. Onun dışında, yani, bu tanıdığın kişilerin dışına çıkıyor mu? Yani, tanımadığın bir insan herhangi bir hareket yaptığında aynı şekilde, hani, örnek veriyorum, yaya geçidinden geçerken araba durmamıştır, örnek veriyorum sadece. Ona da aynı <sniffs> enerjide, aynı siniri yahut tepkiyi verme isteği doğuyor mu içerisin içinde?
He. Evet, evet. Bunun geçmişte çok örnekleri var. Evet, oluyor. Yani, oluyor. Ya ya, şöyle açıklamak gerekirse, ben şunu şöyle açıklayayım bu arada: Bir toplum var, değil mi? Mesela b bu tanımadığım insanlarla toplumun bir düzeni var, bir kaidesi var, mesela.
Anladım. Hı hı. Bunu Hı hı. Evet.
Ya, sana da, hani, bi bir şey olduğu zaman sen de yaya olabilir mesela, yaya geçidinden örnek verdiğin için söylüyorum. Ya da şöyle bir şey oluyor: Ben, mesela, eskiden, işte, hemşireydim falan. <swallows> Hemşireyken, abi, ben gece nöbeti tutuyorum, işte, aaa, tek isteğim eve evime gitmek, bilmem ne falan filan. Şimdi o an ben zaten, hani benim b bir şeyim yok, hani, cezai ehliyetim yok. Bütün gece 24-25 kişiye bakmışım, zaten sinirim tepemde. Bir de psikolojisi bozuk insanlara bakıyorsun. Şimdi, gelip toplumun düzenine niye uymuyorsun? Arkadaş, yani, yürüyen merdivenin sağında dur, durmak istiyorsan. Solunda niye duruyorsun ki? Beni geçirtmiyorsun. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Bak, gene sinirlendim.
Tabii, tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Burada özellikle, hani, sormamın sebebi, normal, yani, belli şahıslar vardır. Onlardan beklentini karşılamadığı için genellikle insan, hani, <sniffs> hayal kırıklığından sinirlenir yahut gerçekten, hani, ”Benim beklentim bu da sen neden, hani, böyle yapıyorsun? Asıl senin böyle yapmaman lazım.” gibi bir tepkiden dolayı genellikle sinirlenirler. <sniffs> Ama bakıldığında diğer insanlara da bu oluyor. Mevcut durumda yaklaşık, yani, ııı, yıllar öncesinde, hatta 15 yıldan belki de daha fazla bir süredir bunu yaşadığını söyledin. İlk zamanlara, sence geçmişe dönüp baktığın zaman, yani, şu an verdiğin tepkilerin genel sebebini oluşturabilecek bir altyapı var mıydı?
Öyle. Evet. Evet. Ya, var. Travmatik bazı olaylar yaşandı, tamam mı, hani. Eee, travmatik olaylardan sonra insanlar, mesela, şey böyle, senin ne düşündüğünü önemsemiyor, böyle, bir sürü yargı, yargı, yargı, yargı, seni iğneleme. Ya, biraz da şöyle bir durum oluyor, işte, korunmasızsın, savunmasızsın, bilmem ne. Gelen giden sana, böyle, hani, bi bir tane daha tekmeyi ben atayım şeyine geçiyor. Sen de bu sefer seni koruyacak hiç kimse olmadığı için, senin hakkını savunacak insan olmadığı için otomatikman şey yapıyorsun, koruma kalkanı oluşturuyorsun kendine. Bunu, mesela ya, ben eskiden, işte, saygılı bir insandım. Kendime, büyüklerime saygı, bilmem ne cart curt. E, şimdi hâl böyle olunca sen anam yaşındaki kadın bana saldırırsan sözde, hani, bir şekilde, e, ben s saldırırım, kusura bakma, yani. Ben de kendimi korumak zorundayım. Bu bir, hani, vahşi doğada da böyle, insanlar arasında da böyle. Bu bir temel içgüdüye dönüşüyor bir süre sonra.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Burada özellikle, yani, bakıldığı zaman şu an anlattıklarına göre tamamen kendini koruma mekanizması üzerine gelişmiş bir, iii, tepki sisteminden bahsediyorsun. Burada özellikle ilk başta bu uyaranı aldığında, yani, <inhales> sen seni rahatsız eden herhangi bir toplumsal bozulma yahut çevrende gerçekleşen senin için anormal yahut, yani, seni direkt tetikleyen bir olay yaşadığında, tanıdığın yahut tanımadığın, anında tepki veriyor musun?
Evet. Ya, anında tepki veriyo 1-2 kere böyle şey yapıyorum, mesela, hani, boğazımı temizliyor gibi yapıyorum, bilmem ne yapıyorum, falan. Eğer b hani, ilkten sakin kalmaya çalışıyorum, bir olay o. 2'nci ya, bir tane anım geldi mesela aklıma, ondan şey yapıyorum. 2'nci ka karşımdaki pişkin bir şekilde hâlâ hölölö yapıyorsa, yani, bu sefer ben, temelli artık benim, böyle, a ayak başparmağımdan yukarı doğru sinir çıkıyor tepeme. Yani, b b arkadaşım, yapma, hani, gerçekten, eee, böyle şey diye, ben bazen dalga geçiyorum bu durumla; boyum kısa diye sinirim tepeme çabuk çıkıyor falan diye. Hani, bunu da alaya vuruyorum artık. Ya, şöyle bir durum geldi bir gün başıma: İşte, 2-3 vesait benim ev, çalıştığım yerle, işte, Türkiye'deki ev. Eee, çok yorgunum. O ölesiye yorgunum, ya, hani, 16 saat nöbetten çıkmışım ve aşırı yoğun bir nöbet. İşte, bir bir şey de n ne o, değiştirme hattında kimse yok, oturmak istiyorum, 2 durak mı ne var, en öne geçtim. O sarı çizgiler var ya, en öne geçtim. Neyse, adamın teki, bak, orada belki ayakta, böyle, bir 10 dakika falan bekledim ki, hani, metro gelsin. Adamın teki geldi, sanki ben, böyle, hani, o yorgunlukla, affedersin, enayiyim de, orada o ayakta bekliyorum, geldi, benim önüme durdu.
Hı hı. Lütfen. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.
Şimdi, arkadaşım, bunun mantığı nedir? Bak, arkamdaki insanların zekâsıyla bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir sıra var orada ve insanlar, hani, şeye göre, b boğazımı temizledim 2-3 kere ve hâlâ pişkinliğe vuruyor, ya, sabahın köründe, hâlâ pişkinliğe vuruyor. En son, böyle, omzuna dokundum, "Şu" dedim, "alnım boş mu?" dedim, "Bir enayi yazısı var mı?" dedim. "Ne diyorsun?" dedi. "Sen, sen ne diyorsun? Bu" dedim, "arkadaki millet şey mi, hani, bir zekâsıyla sorunu mu vardı?" dedim, yani. "Arkaya geçeceksin." dedim. "En arkaya geçeceksin." Bir de bana böyle yapıyor: "Biraz gerginiz sanırım." Ya! Bak, hâlâ unutmuyorum, kaç sene geçti üstünden. Hatalısın, hâlâ ba bana pişkin pişkin konuşuyorsun, ya.
Tabii. Enteresan bir yaklaşım. Hı hı. Anladım. Burada özellikle verdiğin örnekte de, yani, aslında hakkını koruma, kendini koruma üzerine verilmiş bir tepki olarak gözüküyor. Yalnız burada karşı tarafla, aaa, yani, bahsettiğin tüm olaylar senden ziyade esasında karşı tarafla alakalı ve bakıldığında değiştirmek biraz güç olan olaylardan bahsediyorsun. Dolayısıyla burada kendini biraz daha yormak anlamında çünkü karşı tarafı en azından, hani, değiştiremeyeceğinin farkındasın ama karşı tarafta senin istemediğin ve yapılmaması aslında gereken bir durumda karşı karşıya. Bunu da değiştiremediğin için direkt olarak bir sinirlenme durumu gerçekleşiyor, anlaşılan bu. Burada özellikle önemli olan kısım muhtemelen anlık tepki verip vermemek üzerine. Çünkü sinirini engellemek su eee, üzerine herhangi bir şey söyleyemeyeceğim ama anlık tepki verip de olayı farklı bir yerlere götürmekten ziyade, en azından gününü kötü, ııı, bir şekilde ilerletmekten ziyade, biraz daha tepkiye odaklanmak daha mantıklı olabilir. Özellikle genellikle sinirlendiğinde oturuyorsan kalkmak, ayaktaysan biraz yürümek, yürüyorsan biraz durmak, özellikle nefes almak genellikle işe yarayacaktır. Bunları uygulamayı denemek faydalı olabilir.
Aynen. Evet. Yo, güzel aslında, güzel yaklaşımlar. Hani, o biraz da bunlar şey, odağı dağıtma yöntemleri. Bi gayet mantıklı bence, yani. Hani, odağımı o an dağıtıp, hani, sinirimi en azından şey yapabilirsem, bastırabilirsem güzel olur. Ya, bu bu konularda, yani, sen de anladın, ben haklıyım, yani. Bu konularda gayet haklıyım. Yani, o o yönden sinirleniyorum sanırım. Hani, haklı olduğumu bile bile üste çıkmalarından hoşlanmıyorum. Olabilir. Eee, verdiğin tavsiye için çok teşekkür ederim. Benim için güzel, eee, bir konuşma oldu.
Evet, evet. Hı hı. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Tavsiyeleri umarım uygularsın. Hoşça kal.
Umarım. Görüşürüz.